Ja, einen schönen guten Nachmittag wünsche ich dir ebenfalls. Wie geht's dir denn so heute?
Wie geht's dir? Äh, mir geht's hervorragend. Ich habe, ähm ich bin ja seit 3 Monaten auf dieser auf dieser Gesprächswelle, sage ich mal, und habe mich dann auch weiter beworben und diese Woche sind sehr viele Aufträge reingekommen. Das ist sehr schön, weil, äh, man kann ja als als, äh, Voice Actor arbeiten und dann machst du ja quasi, äh, äh, Werbung für andere Firmen und, ähm, so 'n Auftrag, wo du so 'ne Werbung einsprichst oder 'n Hörbuch ablaberst oder so, da kriegst du einfach mal so zwischen 500 bis 1500 $. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn da 2, 3 Aufträge reinkommen, ist das natürlich geiler als das, was jetzt so grade so aktiv ist und ich habe, äh, wirklich viel Kraft
Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Das stimmt tatsächlich. Mhm. Ja. Och. Äh. Ja, klar, das ist das ist ja super, mhm.
viel Kraft und Zeit da rein investiert, das hinzubekommen. Das ist nämlich nicht so einfach, äh, auf'm Markt, äh, mit präsent zu werden. Ich habe die ganze Zeit das hier gemacht und dann das, äh, mich darauf beworben und jetzt langsam, äh, kriege ich Aufträge rein und da freue ich mich dann immer und ist auch richt relativ spannend. Ich habe da jetzt so 'n Hörbuch und so 'ne Werbung über irgend so 'ne App, sogar so 'ne Handy-App, wo ich dann da quasi im Hintergrund labere, ne? Weil hier, die der macht Krit-Schaden und so 'n Quatsch, ne? Und, äh, ja, das ist dann halt, äh macht dann schon relativ sehr viel Spaß und, äh, das, was mich so am am meisten an Werbung nervt, <chuckles> mache ich jetzt selber quasi, indem ich als als Voice Actor <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Doch, das glaube ich. Mhm. Also, im Prinzip machst du das, was dich nervt, selber. Das das produzierst du jetzt im Prinzip selber, obwohl es dich eigentlich nervt. <chuckles>
Genau. Mhm, genau. Richtig, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, richtig. Ja.
Oh. Ne, aber das das das kann ich nachvollziehen, aber was was ich so mhm. Ne, sag ruhig.
Schlimm. Gibt doch dieses Sprichwort. Ja, ja, äh. Gibt dieses Sprichwort: „Du wirst im du wirst immer zu dem, was du am meisten hasst.“ <laughs>
Äh, ja, das das ist tatsächlich ich ich glaube, das ist bei den meisten Menschen sogar so. Das ist das stimmt schon. Mhm. <chuckles> Ne, aber, ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, was so Werbung angeht und so. Ich habe keine Ahnung. Du kennst doch bestimmt zum Beispiel YouTube Music, gehe ich von aus, ne?
Ja. Ja. Ja, das ist so 'n kleiner <chuckles> Ja. Mhm.

Ja, genau. We wenn du's immer machst, ne? Ja. Ja, sage ich doch. Ja, ja, <chuckles> genau. Ja, ja, ja, das ist geil. Ja, das ist das ist für mich recht gut, ja. Das ist aber auch ehrliche Werbung. Die stellen was her, die produzieren was, die verkaufen's dir, du weißt, was du da kriegst, und da ist auch nicht irgendwie: „Schließe 'n Abo ab und, äh, deine Kindeskinder, davon die Kindeskinder haben das auch noch drin.“ Also so, das ist ja, ja. Das ist
Und und hier Seitenbacher. Müsli von Seitenbacher. <giggles> Das ist gute Werbung. <chuckles> Mhm. Ja. Ja, da da hast du überhaupt nicht die Probleme, was das angeht.
Auch Abomodelle. Oh Gott, ich fange gar nicht an mit Abomodellen an. Ah. Das ist so nervig. Manchmal also, ich habe das so, wenn ich mir bei Amazon was kaufen will, ne ich substituiere zum Beispiel Omega 3, weil ich keinen Fisch mag- und, äh, Omega 3 ist wichtig fürs Gehirn und ich ho erhoffe mir, dass ich nicht irgendwie an Demenz erkranke, weil ich mein Leben lang mein Gehirn füttere mit den richtigen Fetten. So, jetzt ist es so, dass, wenn du auf diese Substitutionspackungen bei Amazon draufklickst, dann musst du immer extra noch mal draufklicken, dass du's nicht im Abo haben willst. Und wenn du's nicht im Abo haben willst, kostet's 2 € mehr. Und ich denke mir: „Ja, gut, dann 2 € mehr, aber ich will jetzt nicht 'n Jahresabo von diesen blöden Tabletten. Ich will's nicht.“ Ich bestelle mir das jetzt wirklich jeden Monat für 2 € mehr, Hauptsache, ich habe nicht schon wieder 'n Abo an den Backen. Maha! Es nervt mich einfach. Und das ist nicht, weil ich nicht weil ich preisbewusst
Nein. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. <snorts> Oh Gott. Mhm. Ja. Ja, weil irgendwann irgendwann passiert es dann auf einmal so, dass du's äh, ja, keine Ahnung, wenn du musst du auf Geld achten und dann hast du so das Problem: „Oh, da hat sich jetzt irgendwas abgebucht. Was ist das? Ich ich sehe nur äh, ich ich kenne zwar das, was es ist, also, zum Beispiel Amazon in dem Fall.“ Aber du hast dann in dem Moment keine Ahnung, was sich da abgebucht hat oder so, und dann musst du erst mal gucken so von wegen: „Was ist das?“ Weil du einfach so viele Abos hast, dass du da gar nicht mehr hinterherkommst.
Ja. Genau. Ja. Ja. Genau, ja. Richtig. Das ist ja t totaler Käse, oder? Totaler Kä Ja.
Ja. Also, keine Ahnung.
Ja, Abomodelle, das ist so 'ne Sache, da bin ich wirklich, äh, anti, anti, anti. Und ich finde es auch den jüng der jüngeren Generation nicht, äh, fair gegenüber, weil, wenn du jetzt, sage ich mal so, keine Ahnung, 14, 15 Jahre alt bist und du verstehst das vielleicht noch nicht so zu 100 % Prozent, wie das so ist mit Abomodellen. Du wirst da so schnell in die Insolvenz in die Verschuldung getrieben als Kind. Ja. Ah, ok
<snorts> Mhm. Oh. Das wollte ich grad sagen. Vor allem hier, ähm, was auch extrem in diesem Bereich ist, einfach die Werbung von Klarna zum Beispiel. Das ist brutal. Also, das ist ja einfach die richtige Kundenfalle oder, ähm, Kinderfalle, kann man sogar schon fast sagen.
Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ist auch so ist auch so. Na, dann denkst du dir: „Oh, so 'n Steam Deck, das hätte ich auch gerne.“ 'Ne geile Konsole, ne? Ja, und dann musst du mit 10 € mm Ja, genau, 30 Monate, kein Problem. Ja, und dann auf einmal: „Ich brauche 'n Führerschein,“ ne? Ja, geht nicht. Brauchst keinen Führer kannst du und wenn du keinen Führerschein hast, dann hast du schon mal auf'm Arbeitsmarkt, ich würde sagen, 30 % Prozent schlechtere Chancen mindestens. Also, das ist schon
Ach, kostet ja nur 30 monatlich. <chuckles> Ja, definitiv. Vor allem, wenn du auf'm Land bist. Wenn du auf'm Land bist, hast du dann komplett die Arschkarte.
Ja.